Oo, tama. Tsaka kung nasa ano ka naman na sa trabaho, 'no, sa school, di ba? Teacher ka? Um, baka pwedeng maglagay ka naman ng parang note, friendly note na ano yung, ah, me time, yung gano'n. Para 'pag nabasa nila yun hindi ka na nila di-disturbohin, "Oh, sir, ganito. Eto yung ano," gano'n. Baka pwedeng, ah, maglagay ka ng medyo lakihan mo para makita nila, 'no, na magkaroon, "Oh, this is my me time, no no ano, do not don't talk to me," parang ganun. Oo, do not disturb.
Mm. Oo. <laughs> Oo. Actually, oo. Mm. Oo. <laughs> Do not disturb oh. Actually, gi ginawa ko na yun kasi inutusan ko yung ano, yung dati kong estudyante, sabi ko, "Print mo ako ng ganito," kasi meron siyang printan ng parang mga siling sintra boards, yung matigas ba sabi ko, "Lagyan mo nga ng ano do not disturb," eh yung table ko para siyang counter. So, kapag lunch time inilagay ko yung do'n do not disturb pero alam mo minsan mga bata ano, makulit pa rin although ano, nama-manage ko naman. Pero siguro magiging consistent din talaga ako dun, magiging firm din na, "Okey, wala muna. Kakain muna ako. Diyan muna kayo. Oras ko 'to para magpahinga, break time ko," di ba? Pero, ayun, salamat sa mga ano, ah, suggestion mo. Nakakatuwa simple lang siya pero, alam mo yun, alam ko magiging malaki yung impact dun sa ano, sa workplace ko and sa balanse ng buhay ko.
Mm. Mm, oo, oo. Mm. Mm. Tama. Tama yan at tsaka sana nakatulong ako, ah, and sana mabalan patuloy na mapab mabalanse mo ang, ah, trabaho at ang buhay and enjoy your life. Yes.
Oo naman. Yes. Ye tama, dapat tayo ay nag-e-enjoy sa buhay hindi puro work-work-work, di ba? So
Oo, oo naman. Oo, tsaka mas mainam oo, mainam yun. Actually, natuturu kapag ginawa mo yun, natuturuan mo din sila, kumbaga nagiging mabuting ehemplo ka din. Kung workaholic sila 'pag makita ka nila eh, tutularan ka, di ba?
Mm, salamat ulit, ah, mm. Mm. Mm.